Ah, sim, com certeza. Hã, eu me baseio também bastante na Bíblia, né, nas coisas que que Deus diz. Então, eu acho que que faz esse processo ser mais fácil também, né. Na questão de ser uma pessoa mais paciente, mais compreensiva. Então, eu acho que isso que isso me ajuda bastante, porque, como eu te disse, né, a gente não é de brigar. Eu sempre tento conversar da forma mais, hã, pacífica possível. Então, a gente não tem esses problemas, né. Até com o meu enteado mesmo, hã, pelo fato de eu ser uma pessoa paciente o pai dele acaba que por ele ser o pai, né, acaba que ele briga muito com ele, hã, por causa de alguns motivos.
Uhum. Joia. Aham. Hum. Sei. Aham. Certo. Uhum. Hum. <giggles> Hum. Hum. <giggles> E você tá ve você então é a madrasta boa, né. Você é a madrasta que a a co acolhe. A boazinha. <laughs> Ai, que legal. Eh, você falou muito dessa questão da paciência, de saber, eh, ter um posicionamento muito mais emotivo em relação à resolução de problemas, eh, eu queria saber, assim, no caso quando você está entre a emoção, razão, situação financeira, por exemplo. Como é que você consegue equilibrar isso? O que que pesa mais? Você é mesmo sempre emoção? Já se arrependeu, por exemplo, de alguma decisão que você tomou na emoção, ou você também tem o lado razão?
Sim, uhum. Eu sou a boazinha. <laughs> Aham. Sim. Aham. Então, na emoção na emoção, na questão do dinheiro, <chuckles> eu preciso melhorar, porque eu vejo uma coisa assim, eu quero. Eu sou muito emocio
Hã. <chuckles> Ah! <laughs> Parece que é um problema se hã.
Sou muito emocionada com dinheiro pra comprar as coisas. <laughs>
<laughs> Você tá sempre disponi eh, você acha sempre que é possível, né. "Vamos lá, o dinheiro, eh, vai sempre estar aqui disponível, eu vou comprar", você não tem controle.
E